Virar, se não, a pessoa ia fechar o restaurante. E tinha gente precisando de comer e não podia ir.
Uhum
Criou-se os Take Away e eles hoje ainda entregam, com isso, apareceram vários empregos de pessoas, que não tinham emprego e estavam entregando as comidas para aquelas que pediam.
Verdade hum. Verdade.
Pessoas fazendo compra em supermercado, principalmente na Europa, os velhos não podiam sair de casa. Criou-se, esse nicho de emprego também, de pessoas que vão ao supermercado com uma lista para fazer as compras, as pessoas entregam na casa delas.
Você tem razão. Ah, fecha um nicho, abre outro, né é.
Então, esse outro As pessoas têm é que está dispostas, vai falar: "Ai não sei fazer isso", ah então tá, então você vai morrer de fome.
Tem que aprender, né?
Tem que aprender.
Isso aconteceu na minha infância, sabia?
Veio também para tirar, vai ver hã.
Na minha infância na minha infância aconteceu, de lançarem os carros com injeção eletrônica.
Uhum.
Aí os mecânicos que que falaram, assim, não, é novidade, vamos aprender isso aí. Esses mecânicos continuaram no mercado. Aqueles mecânico mais velho que falaram, assim: "Isso é uma merda, entope demais, trem bom é carburador, olha, é fácil de limpar". Pum!
Sim. Sim.
Em alguns meses ou anos estavam fora do mercado, fechando a oficina.
Fora do mercado, ou eles entravam no mercado e iam ficar fora, então, as pessoas têm que se adequar.
Você tem razão. Tem razão, tem que Tecnologia não dá para desafiar.